Eu acho, eu vou puxar sardinha para o meu lado, eu acho que sim, eu vou pegar esse crédito aí, viu. <chuckles> Eu gostei disso. Sim, eu acho que ela puxou muito esse meu gosto pela moda e pela aparência, e eu vou te contar que eu vou viver uma aventura daqui 1 semana. Eh, eu nunca viajei sem, pelo menos, mesmo que eu vá para praia, assim, passar 4 dias, eu sempre levo aquela mala de bordo de 10 quilos e mais 1 mochila, se eu for passar 1 semana, esquece, que, pelo menos, uma mala de 23 quilos eu vou levar.
<chuckles> Vai pegar esse crédito. <laughs> <laughs> Uhum. Conte. Sei. Certo.
Só para mim. Não importa para agora, eu decidi que eu vou fazer o caminho de Santiago.
Olha.
E eu vou com 1 mala, <chuckles> de 30 litros e eu já estou surtando, que eu não sei como que eu vou fazer essa mala.
<laughs> Bom, toda a ideia do caminho de Santiago é que você faz uma uma caminhada que é de, eh, intenção espiritual e de desapego, então, faz bastante sentido que o 1º desafio seja o 1º passo dessa jornada, né. E diminuir o peso já no começo.
Desapego. Aham. Olha, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu não
Você acha que faz sentido?
Faz muito sentido, eu não tinha parado para pensar nisso. Isso já é o 1º passo, né, eu pensei que o 1º passo seria quando eu chegasse lá.
Ah, é o 1º passo. É o 1º passo é antes de entrar no avião. <laughs>
Uhum. Já tá sendo o 1º passo, já tá sendo o desafio de ser uma pessoa mais desapegada e eu fico pensando: "Olha, mas se eu levar essa blusa, essa blusa pode combinar com 2 calças ou 3, será que eu levo uma 4ª?" E aí eu fico: "Mas a mochila também vai ficar muito pesada, não adianta nada, levar um monte de coisa, eh, eu não vou vai piorar para mim, eu carregar muito peso".
Hum. Sim.